Also, im Moment, so wie ich das sehe, ist das jetzt für dich auch, ähm, au außer, ähm, dass halt, ähm, dein Vater da regiert, <chuckles> ähm, auch keine besondere, große Belastung. Ähm, äh, also du kannst deinen Beruf, äh, weiter, ähm, <smacks lips> machen, weil es ja bisher auch so weil du ja sagtest bisher geringe Pflege nur.
Mhm. Mhm. Ja. ja. Mhm. Also, da da ist es genau genau. Richtig, richtig. Ich wollte nur sagen, äh, ich habe arbeite halt im Homeoffice und kann immer gucken, ob unten alles in Ordnung ist.
Okay, das macht die ganze Sache natürlich einfacher, ne? Also, ähm, äh und wenn später mal mehr werden würde, wenn du weiter im Homeoffice arbeitest, dann, ähm, äh, das das wär natürlich auf auch, ähm, schön, weil das f würde ja wirklich in Stress ausarten, denke ich mir, ähm, wenn du praktisch den ganzen Tag weg wärst und müsstest dann nach Hause kommen oder, weiß ich nicht, sogar in der Mittagspause nach Hause fahren, ne? Also, das habt ihr dann schon ganz gut geregelt. Ist nur die Frage, ähm, wie kannst du, ähm
Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
äh, etwas mehr Anerkennung bei deinem Vater finden für das, äh, was du machst, was, äh, total toll ist, ne?
Ja. Mhm. Ja, also ich glaube Ja. Ja, genau. Also das soll's
Und auch dein ganzes Wissen was du da so schnell gelernt hast.
Mhm. Also, was ich so, ähm, dann noch, äh, im Kopf habe also der Plan, den ich mir jetzt zurechtgelegt habe: Ich habe ich denke ja immer so 'n bisschen voraus. Ich habe die Hoffnung, also, dass er irgendwann nicht mehr so viel machen kann. Das meine ich nicht böse, aber dass er halt auf Hilfe angewiesen ist. Und dann kann ich die Dinge so machen, wie ich sie will, weil er kann's ja nicht. Und dann habe ich hat er dann hat er so etwas härteres Learning. Ähm, das ist zwar nicht schön, aber ich glaube, äh, da wird er da wird er dann irgendwie durchkommen. Irgendwann wird er's akzeptieren, der merkt so: „Okay, ich kann's eh nicht. Er macht es so, ich würde es zwar anders machen, aber egal.” So so hoffe ich, dass sich das so einbürgert. <giggles>
Mhm. Mhm. Okay. Ja, vielleicht Ja, genau, und vielleicht merkt er dann auch, äh, dass deine Vorschläge wirklich gut sind und wie dann wird er wahrscheinlich, äh, auch me auch spüren, dass ihr das richtig hilft, ne?
Ja. Oh, der wird der wird sich wundern, weil ich habe in dem Pflege äh, Beruf 'ne Menge gelernt. Also, die werden's nicht so schwer haben, vor allem auch bei der Barrierefreiheit, wie man das wie man kleine Tricks in der Wohnung ändert, ne? Dass man da nicht so äh, dass das alles nicht so schwer ist. Das da hab ich schon bisschen was im Kopf mir vorbereitet. <chuckles>
Und Das glaube ich dir. Mhm. Also, ich glaub ich glaube im Endeffekt werden, äh, deine Eltern dir e äh echt dankbar sein für das, was du alles für sie tust. Und ich finde das total toll.
Ja, danke dir. Das Gespräch hat sehr gut getan. Äh, es hat auf jeden Fall was gebracht. Äh, vielen Dank für deine guten Ratschläge.